Malala bang sakit?
Oo, eh, an anemi anemia parang ganon, ano 'yung other other term for anemia may ibang Diyos ko hindi ko maalala yun.
Sakit saan? Anemic? Ah, yellowish? Hindi joke lang joke. <giggles>
<chuckles> Nasa sa blood.
Ah, <tsk> di ko din alam eh.
Oh, my God may term dun, pero yun yun yun yung naging sakit niya. Tap oo, sa blood tapos talagang kumbaga dumating pa sa point na nag-iisa lang kasi siya sa condo, kasi kasama niya dun 'yung f dapat kasama niya do'n 'yong ano 'yong 'yong jowa niya. Pero pumapasok kasi sa work 'yong jowa niya so dun siya nag-stay, eh, tapos ang nangyari nag-collapse siya do'n, 'yon pala parang 3 days na pala siyang hindi natutulog ng straight kumbaga 'yong tulog niya is parang 'yung agaw oras lang, 'yon para lang 'pag wala 'pag parang me parang pag-lean time lang siya, mag mag matutulog siya ng
Oo, basta sakit sa blood. Hmm. Oh, my God. Mm.
paagaw yung pero
Ah, kumbaga ito 'yung tinatawag nila na power nap. <chuckles>
Oo, ganun parang oo parang ganun para bang Oo.
Ang power nap ay ang power nap ay hindi kukumpleto ng tulog mo ha, yun ay ano lang, pang yun nga sinasa sinasabi mo na parang agaw ano lang agaw puyat.
Oo. Agaw lang. Oo, parang 2 hours lang oo tapos ang nangyayari pa kung o-order, siyempre 'yong pagkain na kumakain na siya habang nag-wo-work, so hindi rin siya gano'n kap kumbaga oo. Alam mo ba nag-collapse pala siya do'n kinabukasan pa siya nakita.
Oo, pero hindi pa din kumpleto. Oh, my God. Oh, my God!
<clicks tongue> Ngayon, buti buti okey siya, hindi siya makagalaw, eh, hindi na siya makagalaw at all hindi namin alam kung anong nangyari sa kanya. Tapos 'yun nga 'yung sabi nila parang ano wala na siya.
Okey na siya ngayon?